Ya, ııı, öyle eski bir arkadaşım derken eski kız arkadaşıma denk geldim. Eee Evet, evet.
Hah, işte, <chuckles> hikâye burada. <chuckles>
Ama yıl 2006, çok eski, eee. Ya, ş şöyle, o zaman da yine bunalım takılıyorum. M Muhtemelen bir hafta sonuna denk geldi, çünkü ikimizin de işi yoktu. Eee, Facebook'ta, eee, o zaman, hani, arkadaşlarımızı arıyorduk, buluyorduk, buluşuyorduk falan.
Hiç fark etmez. <chuckles> Hı hı. A, evet, evet. Ah, evet.
Ben de aklıma direkt eski kız arkadaşım, unutamadığım için o geldi. Onun adını aratıyorum, bulamıyorum. Yok, yani herhâlde sosyal medyada yok diye düşünüyordum. Sonra da onun ismine yakın bir isim acaba, hani, olur mu diye böyle atarak bir şey yaptım. Birine denk geldi. A, evet, benim deyince
Hı hı. He he.